बिल्कुल, देखिए मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत ही पसंद था अ, क्योंकि क्या होता है ना ये एक ऐसे गेम्स हैं, जो कि हमें कसरत भी कराते हैं और दोस्तों के साथ एक अच्छा स समय भी व्यतीत करवा सकते हैं। और जैसे कि अगर आप जानना चाहें तो मैं ये भी बताऊँगी कि अ, मैं तो अपने माता-पिता के साथ भी बैडमिंटन खेलने जाती थी, उनके साथ भी मुझे बहुत मज़ा आता था। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, परीक्षा देने के बाद इतनी परेशान हो जाती थी, कि मन ही नहीं करता था कि कुछ करूँ, पर बैडमिंटन खेल के ना एक अलग ही उत्साह-सा ज़िंदगी में आ जाता था, आपने भी खेला होगा बैडमिंटन कभी तो?
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, जी। अच्छा, जी, जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हाँ। जी, जी, जी, जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
है ना? बिल्कुल, बैडमिंटन खेल के बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि पापा ना कभी-कभी शरारत-सी करते थे कि हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो उसकी जो शटल कॉक होती है उसको छुपा देते थे कहीं पे, तो फिर मैं देखती रहती थी इधर-उधर कहाँ है कहाँ है? और फिर, वो मेरे साथ बहुत शरारत करते थे और वही छोटे-छोटे पल ही हैं, जो याद आते हैं और कभी-कभी बैडमिंटन खेलने के बाद जब मैं घर आती थी, तो दादी कहानियाँ सुनाती थीं, ये भी एक बहुत अच्छी बचपन की याद है। आपकी भी दादियाँ अ, ऐसे करते होंगे ना दादी-दादा जी की कहानियाँ सुनाते होंगे, है ना? तो अ, बिल्कुल मेरी भी दादी ऐसी ही करती थी कि कहानियाँ सुनाती थीं और मुझे कहानियाँ सुनाते-सुनाते ही सु वो सुन एकदम सुला-सा देती थीं। और इतना सुकून भरा पल वो होता था ना, मैं कि मैं आपको क्या बताऊँ?
अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। हुँ, जी। हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी, जी। हुँ, जी। तो बहरहाल आज आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और आपने काफ़ी ज़्यादा विस्तार में सारी चीज़ों को बताया, काफ़ी अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आशा करता हूँ फिर से आपसे बात होगी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अ, बिल्कुल, पिकनिक के दिन बिल्कुल याद है। अ, बहुत मज़ा आता था पिकनिक में भी, छोटे-छोटे पार्क में हम क्या करते थे हम सब कुछ पैक करके लेके जाते थे बैग में कि अ अ, अपना जो भी खाने का सामान है, पानी की बॉटल है, अलग-अलग स्नैक्स हैं और सारे मेरे मित्र जाते थे और उनकी जो म माता जी हैं वो भी जाती थीं साथ में। और हम सब इतने मज़े करते थे ना, कभी पेड़ों पे चढ़ रहे हैं हम पार्क में पिकनिक मनाने जाते थे और वहाँ पे चटाई लगा देते थे और वहाँ पे एक बास्केट रख देते थे और पेड़ पे चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हँसी-मज़ाक कर रहे हैं। खो-खो वग़ैरह जो गेम्स होते हैं ना, वो भी हम बहुत खेलते थे। हाँ, और साथ ही साथ में हम लोग अंताक्षरी हो गया या फिर वो होता है ना डम्ब शराड्स, ये सब गेम्स में भी बहुत रूचि रखते थे।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हाँ। अच्छा! हाँ। हुँ। जी, ये तो आपने काफ़ी अच्छे तरीक़े से बताया और आपसे मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या बचपन में आपको दोस्तों के साथ घूमना पसंद आता था?
बिल्कुल। बिल्कुल, जैसे कि आप पहले भी पूछ चुके हैं कि दोस्तों के साथ घूमना पसंद आता था तो, बिल्कुल आता था। और बहुत मज़ा भी आता था जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्क में भी मैं गई थी और अलग-अलग जगहों पे गयी थी और छोटे थे ना तो मित्रों के साथ घूमने में बहुत ही एक अलग-सा आनंद आता था। जो कि कभी-कभी परिवार वालों के साथ भी नहीं आता है और दोस्तों के साथ तो देखिए कई बातें आप शेयर कर सकते हैं, सुख-दुःख और कई हँसी भी हँस सकते हैं, जोक मार सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में तो देखिए बहुत आनंद आता था मुझे।
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। हुँ, हुँ।

हाँ, देखिए बिल्कुल जैसे की शाम को जब मैं जाती थी ना बाहर, तो कोई बढ़िया बढ़िया से गेम्स हम लोग खेलते थे और अ, कोई अ, गीत गाते थे, कभी-कभी रस्सी कूदते थे या फिर छुपन-छुपाई खेलते थे और एक और गेम हम लोग खेलते थे जो कि बहुत बढ़िया था, अ, वो था चोर-सिपाही उसमे भी बड़ा मज़ा आता था। और, साथ ही साथ में ना अ, डम्ब शराड्स खेलते थे उसमें हम एक-दूसरे की एक्टिंग कर रहे होते हैं किरदारों की, फिल्मों की और फिर वो हमको पहचानना होता है कि कौन-सी होती है। तो इससे ना कम्युनिकेशन स्किल्स वार्तालाप करने की जो तकनीक होती हैं वो भी बहुत बढ़िया होती हैं और मज़ा आता है कि क्या है, कैसे नहीं है और अच्छा-सा महसूस होता है।
हुँ। हाँ, जी। हाँ, हाँ, जी। उ, हुँ, जी। अच्छा। अच्छा, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, जी। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, जी, जी, जी, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने ये बताया। तो आपसे मैं 1 और प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि क्या बचपन में आपको मेले वगैरह जाना पसंद था? आप मेले जाना क्या पसंद करती थी?
बिल्कुल, देखिए मेरे जाना भी मुझे बहुत पसंद था, जो आस-पास जो मेरे लगे होते थे ना, अ, उसमें हम लोग जाते थे परिवार के साथ और बढ़िया-बढ़िया खाने की चीज़ें वहाँ पे होती थी। और झूले होते थे अलग-अलग तरीके के, कुछ झूले तो ना बड़े डरावने से होते थे, मैं बैठ जाती थी और एकदम से नीचे जाते थे तो एकदम से अजीब सा लगता था। और कुछ झूलों में बहुत ही मज़ा आता था और एकदम जैसे कि वो होता है ना कि कभी-कभी मेले में एकदम भीड़-सी भी होती है धक्का-मुक्की का भी सामना करना पड़ता है, तो उसमें भी एक अलग ही मैं बोलूँगी अनुभव था और एक सामूहिक जो भीड़ हमको देखने को मिलती थी उसमे भी बहुत आनंद आता था।
हुँ, हुँ। अच्छा। जी, जी।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 हाँ। हुँ, हुँ, जी, जी।